لأ يعني اتصاحبت طبعًا عليه، وده بقى أكتر من الأخوات لإن هُم ب يعني معايا على طول، آه على مدار 6 سنين أو 7 سنين بتوع الجامعة، لأ كانوا كانوا موجودين معايا، وبعد كده لمّا لمّا خلّصت الكلية آآ في سنة الامتياز برضو كانوا موجودين معايا، وفي ناس اتخصّصت منهم كمان هنا في مصر وشغّالين يعني، ف فأص لسه شغّالين مع بعض، آه آه، لغاية دلوقتي آه، آآ آه.
آه كمان! آه. امم. لسه شغّال مع بعض يا آه. آه كويس أوي، طب قُل لي بقى احكِ لي إيه ال إ إيه ال إيه ال إيه الموقف بالضبط اللي هو يعني، أو حد فيهم ده هو اللي اتكلمت معاه مثلًا فغيّر آآ، أفكارك أو غيّر مثلًا مَجرى حياتك أو كده، والّا آآ، كان التعامل مع الناس كلّهم عمومًا يعني الناس هو ناس مختلفين شوية؟
بُصّ أنا هاقول لك بقى الموضوع هو جه أصلًا بشكل يعني بصورة غريبة، آآ، هو مش واحد من الناس دول تحديدًا، ولكن هو صديق لواحد من الناس دول، آه، مش اللي معايا في الجامعة، هو صديق واحد يعني، صديق لواحد منهم، آآ، صديقه ده، ده هو يعني ده كان أحد أصدقائي السوريين اللي كان ليه مجال تجارة كده مع الصين، فكان ليه صديق آآ، آه صيني، كان ليه صديق زميله صيني، آآ، صديقه الصيني ده كان هييجي مصر يعني، والراجل يعني جاي برضو في الشغل تجاري، واكتشفت بعد كده إن هو مش جاي في تجارة بس، الراجل هو صيني مسلم آه، جاي الصي هو صيني مسلم أصلًا آه، آآ، جاي من آخر الدنيا عشان ييجي هنا يتعلّم في الأزهر الشريف، وياخد زي حاجات ال آه، ي يبتدي آه، ده ده كان بالنسبة لي شيء يعني مُلهم جدًا، راجل آه يعني راجل تجارته آآ، ناجحة آآ، يعني <tsk> ب شوف كُلّ حاجة شغّالة يعتبر معاه يعني كويس، آآ، لكن جاي بيسيب مسافات بعيدة، عشان ييجي هنا عشان ييجي يتعلّم آه، يتعلّم الدين ويخوض تجربة جديدة تمامًا، ويبتدي بقى يحسّن ال العربي عنده كان طبعًا يعني مدغدغ وال الإنجليش كان حال آه الإنجليش كان حاله أحسن شوية على اعتبار إنّ هو راجل برضو تاجر في الأوّل وفي الآخر، لكن العربي
ماشي قُل لي. مش اللي معاك في الجامعة، آه واحد صدي آه، تمام. إمم. صيني؟ آه. آه. أومال جاي في إيه؟ مسلم! آه. ياه! فعلًا؟ إمم. كويس جدًا، آه. أ عشان يتعلم دين. آه أكيد طبعًا. آه، أكيد بيتعامل هي اللغة الأولى في العالم يعني فأكيد هو بيتعامل بالإنجليزي في معظم تجاراته.

لأ حسيت إن أنا طَب أنا باسعى لإيه؟ يعني أنا مثلًا بالنسبة لي أنا كنت باحاول أوصل لرُبع الاستقرار أو نصف الاستقرار اللي عنده، هو راجل صيني راجل تاجر آآ، شغال تجارته شغالة ممتازة، عنده مصنع في الصين آآ، يعني ب بيتعامل معاملة كويسة جدًا، ما <tsk> بالضبط، بيكسب بالضبط، بيكسب كويس عنده عيلته، عنده أولاده وآآ، وفي الأول وفي الآخر مسلم وبيحاول، طَب يعني عارف اللي هو إيه، <tsk> اللي هو أنا حسيت حتى بيني وبين نَفسي، اللي هو طَب ما هو ممكن أصلًا ما يسافرش كل ده ويتعلّم و ويمكن ربنا مش هيحاسبُه، هو ده ربنا هيحاسبُه على الاجتهاد على قد ما يعني ما وصل لُه الراجل كتّر خيرُه أوي كده، آآ، لكن فكرة إن إن فيه ناس حواليك، بتِكسَر حاجز الصمت ده، وتِكسَر حاجز الحدود و بيسافر فوق ال15000 وال16000 كيلومتر من بلده وسايب اللي وراه واللي قُدّامه، آه، وجاي عشان يحاول يتعلّم حاجة هي صعبة بالنسبة لسنُّه، ده كان بالنسبة لي شيء مُبهِر، اللي هو أنت بتعمل ليه كده؟
إمم. اللي هو عمل كل حاجة يعني عمل كل حاجة يعني، عمل أهدافه كلّها تقريبًا. وهو قاعد في بلده. آه. آه، كتير. اللي هو آه، عنده هدف و و و وماشي وراه، عنده هدف اللي هو آآ آآ أنت حسيت إن أنت مثلًا وقتها اللي هو أنت أنت عمّال كُلّ أنت عايز توصل لنُصّ اللي هو بيعمله سواء مثلًا ناجح ماديًا، اقتصاديًا أو كده، بس في الآخر بعد حد يعني يعني هو وصل لأعلى من ده، وفي الآخر لسه فيه هدف تاني بعديه، أنت حسيت إن أنت وبعدين؟ طَب وبعدين، طَب وبعدين.
آه. أنا اكتشفت آه، يعني أنا آه بالضبط أنا اكتشفت إن أنا فين الأمل بتاعي مقارنةً بالراجل ده؟
إمم.
يعني فين الأمل أصلًا! فين أنا بادوّر على إيه؟
آه، طَب ده قُل لي قُل لي ده أثَّر في حياتك بقى في قراراتك بعد كده عملت إيه؟
بادوّر على إن أنا اشتغل آه، آه، لأ أثّر في قراراتي بدأت إلى حدٍ ما يعني أولًا، أبُصّ يعني أبُصّ على الجانب الديني عندي، لأني حسيت إن أنا مقصِّر فيه طبعًا مقارنةً بالراجل ده، يع الراجل ده ممكن مثلًا
آه، ما كنتش أنت أنت ما كنتش ملتزم شوية قبل ال يعني قبل ما تعرفُه والَّا كنت ملتزم بس يعني إيه نُصّ نُصّ؟
بُصّ، عارف اللي هو يعني عارف الالتزام اللي هو بتاع الحاجات الأساسيات، عارف اللي هو الصلاة، الصوم الحاجات اللي هي اللي هي آه، الحاجات ال اللي ما بيتلعبش جنبها، فاهمني، يعني آه ب بتأدي الفروض، بتأدي الصيام، صلاة الجمعة، الحاجات اللي زي دي فاهم، عارف اللي هو إيه، الأساسيات خلاص أنت ب أنت بتعملها كويس لكن الراجل ده ما كانش آه.
اللي هو بتأدي الفروض، آه، بتأدي الفروض اللي عليك. آه، بالضبط، الفروض. لكن التطوع والكلام ده، ما ما فيش يعني، آه.
بالضبط، الراجل ده ما كانش بيدوّر على الأساسيات بس، الراجل ده كان جاي يفهم يعني إيه زكاة، يعني إيه فِقْه، يعني إيه حديث، يعني إيه متن الحديث، يعني إيه السَنَد، ي <tsk> الراجل جاي يفهم الكلام ده كلُّه، فأنا حسيت إن الراجل ده لو جِه قعد شهر مثلًا، والَّا حاجة آه قُل لي، آه.
إمم. إمم. إمم. طَب خليني خليني أسألك سؤال في الحتّة دي، حسيت بحاجة أنت يعني أنت مثلًا شوف أنت بتتكلّم دلوقتي هو جاي و وقُلت في الأول ما بيعرفش يتكلّم عربي، وبيتهتِه وجاي من آخر الدنيا، وراجل ناجح جدًا اقتصاديًا، وعمّال بيدوّر في حاجات كده في الدين، زي زي ما بتقول كده الزكاة والأصل، أنت حسيت بإيه وأنت أصلًا مثلًا كأنت عربي، والحاجات دي كلّها متاحة عندك بسهولة جدًا، وتعرف تدوّر أو كده، حسيت إن حسيت بإيه وقتها؟ إن أنت مثلًا م مقصّر أوي فيها، والَّا آآ، ال الموضوع إيه كان بالنسبة لك؟